<gasps> Sa'kin siguro, pagdating sa social media, sa kamag-anak, ganyan. May ano siya, negatibo din. Kasi minsan, may mga kamag-anak tayo na, ah, parang halos lahat ng hindi naman halos lahat. Pero minsan k kung mga post mo ay parang kine-question nila, or may comment sila, na parang hindi kasi align do'n sa nakasanayan nila. So, parang, alam mo 'yon, nagiging negatibo kasi, parang minsan, "Ano ba 'yan, ba't ganyan 'yong ano mo?" Halimbawa, ah, sa, ah, ano ko, sa experience ko, may kumbaga nag-post lang na nagpunta sa beach. Siyempre hindi ka naman magsusuot do'n na naka-jacket. May proper attire naman talaga, 'di ba? Pero minsan, hindi naman talaga siya 'yong sinasabing malaswa, kumbaga maayos naman. Pero siyempre alam mong, ah
Mm. Oo. Ay, totoo. Hmm. Oo. Ay, tama. Oo. Parang hindi lang nila kayang tanggapin na gano'n 'yong ano mo.
Oo, parang gano'n. Pero maayos naman siya, kasi 'yon naman talaga 'yong sinusuot do'n. So, parang, <gasps> "Ano ba 'yang suot mo, ganyan, malaswa, ganyan." ganyan 'di ba, 'yong mga gano'n. So negatibo.
Mm. <clicks tongue> So, nangyari talaga 'yon sa'yo, 'yong gano'ng senaryo?
Oo, may gano'n naman din akong na-receive and nakakainis kasi may mga tiyahin na nagco-comment. May mga kamag-anak na nagco-comment na hindi naman siya related talaga do'n sa post, parang gano'n. Parang negatibo kasi. <gasps>
Ah. Oo. Eh, anong s mm. Anong naging ano mo sa kanila, reaksyon mo do'n sa sinabi nila, o kaya ano 'yong naging reply mo?
Hmm. 'Pagka gano'n naman, hindi ako nakikipag-engage. Nagsusumbong na lang ako sa nanay ko. <chuckles>
Hmm. <chuckles> Wow. So so oo.
<gasps> Oo, hinahayaan ko na lang sila do'n sa comment nila, ganyan. Tapos mag-i-inform na lang ako sa magulang ko na, n ganyan, sinabi ni ano. Tapos sabi na lang nila, siyempre, na huwag na lang patulan, kasi nga matanda na. 'Yong mga gano'ng ek explanation.
Ah. So, open-minded din pala 'yong nanay mo, 'no? Maano din 'yong pananaw nila sa mga gano'n bagay. Nakakatuwa 'yong gano'n kasi, uhm, hindi pala hindi pala lahat kasi madalas kasi sa ngayon, madalas talaga naapektuhan ng social media ang mga 'di ba, 'yong mga aktuwal na relasyon ng pamilya, hindi lang magkarelasyon. Pero, tingin mo ba, ano bang mayroon ka bang masasabi? Anong masasabi mo do'n sa mga tao na talagang 'yong 24 oras na nakatutok 'yong, parang ko gawin na lang parang, 'yong buhay nila parang, pinalit na nila ng buhay nila do'n sa social media?
Hmm. Oo. Mm. Mm, oo. Oo. Mm.